Esattamente, esattamente quindi per fortuna poi dopo tutto è rientrato e successivamente, diciamo, hanno accettato il tutto. Io uhm, ho accettato il loro momento iniziale e per quanto riguarda invece i miei amici e colleghi, devo dirti la verità, loro mi hanno mi hanno sempre supportato, in particolare un mio migliore amico, ehm, che mi è stato sempre vicino anche nelle nelle scelte appunto difficili, perché tra l'altro anche lui aveva deciso di cambiare facoltà, addirittura lui stava per laureare al terzo anno e perché era una triennale, non una magistrale come la mia e ha deciso di cambiare e adesso si trova benissimo. È psicologia, adesso fa psicologia, era arrivato però a al terzo anno di ingegneria e quindi poi ha deciso di cambiare totalmente e quindi mi sono sen
Ah. E? Far cosa? Cosa che cosa fa adess Ah! Vabbè. Cavolo. Poi vi siete ritrovati comunque. <chuckles>
Sì, esatto, esattamente. Mi sono sentito sempre sempre supportato proprio perché anche lui ha fatto un cambiamento e alla fine è andata bene e vale lo stesso per me. <chuckles>
Eh certo. Almeno non eri solo, eravate nella stessa situazione.
Esatto. Esatto.
Ah beh, allora, guarda, niente ti comunque ti ringrazio, è stato veramente molto interessante, ehm anche perché hai dimostrato che comunque non hai avuto paura di di cambiare e anzi che ne è valsa la pena. Quindi niente, ti ti ringrazio.
Mh-mh. Grazie a te. Io ringrazio te perché mh-mh. Grazie a te perché ho tirato fuori un argomento a me molto, molto caro. Grazie mille.